तो मेरी ना एक समस्या है और समस्या ये है कि, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो अ, दिनचर्या है, वो स्थिर हो जाए अ, एक-सा रहे, हर दिन एक तरह की रहे। पर ये बनाए रख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है और और सच में अ, जो मैं दिनचर्या बना के रखती हूँ, कहीं न कहीं टूट ही जाती है। दिनचर्या अ, ऐसा होता है कि वो जैसा मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने बना रखी है कि मुझे रोज़ में ये काम करने है, इस टाइम पे ये काम करना है, वो हो नहीं पाता और वो दिनचर्या कहीं न कहीं टूट जाती है और जो दिनचर्या खराब होती है, उसके चलते मेरे बाकी के और भी काम कहीं न कहीं खराब ही हो जाते हैं। मतलब जैसे समय इधर-उधर हो जाता है कामों का, तो फिर अ, समझ नहीं आता, आगे पीछे काम हो जाते हैं अ, समय के हिसाब से, तो फिर मुझे और ज़्यादा मुझे लगता है कि मेहनत पड़ती है। तो, मुझे अ, कैसे मैं चाहती हूँ कि जो मैं एक स्थिर दिनचर्या हो, वो बना पाऊँ और ताकि मेरे लिए काफ़ी वो जो स्थिर दिनचर्या है, वो काफ़ी अ, एक तरीके से मददगार होगी क्योंकि अ, स्थिर दिनचर्या मुझे किस टाइम पे क्या काम करने हैं, कहीं न कहीं मुझे ये स अ, बार-बार ध्यान में आता रहेगा कि हाँ, अभी ये सही हो गया, तो मुझे ये काम करना है। कैसे कर सकती हूँ मैं ये? जी।
जी। अच्छा। जी। समझ रहा हूँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल और सही दिशा में आप सोच रही हैं। निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। अ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा ताकि मैं बेहतर तरीक़े से इस स्थिति को जो है समझ सकूँ। तो मुझे बताइए कि अभी आपका हालिया मौजूदा जो दिनचर्या है। अ, वो कैसा है? और ये भी बताइए कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है। वो किस हिस्से में आती है? शुरुआत करने में आती है या शुरू करने के बाद उसको अ, बनाए रखने में आती है।
जी। देखिए, आपको मैं बताऊँ कि अ, मेरी जो दिनचर्या है वो काफ़ी व्यस्त है और सुबह से ऐज सुबह के 6 से 7 के बीच में मैं उठती हूँ। और जैसा कि अभी ठंड का समय चल रहा है ख़ैर मन तो नहीं करता पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके चलते मुझे उठना ही पड़ता है। अ, तो 6 से 7 के बीच में मैं उठ जाती हूँ और इसके बाद सबसे पहले अ, अपने पौधों को देखती हूँ क्योंकि देखिए अ, ठंड चल रही है देखना पड़ता है कि कोई पौधा मुरझा तो नहीं रहा है। और जैसे कि अभी अ, ठंड तो आई है पर अभी इसके पहले ये भी देखती थी कि किस पौधे को पानी चाहिए? किसको छाँव चाहिए? किसको धूप चाहिए? सारी चीज़ें मुझे देख दे मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे ना पौधों से बड़ा प्रेम है। तो ख़ैर आधा घंटा मैं उधर देती हूँ उठने के बाद और इसके बाद अपने घर के कामों में लग जाती हूँ जैसे कि अ, घर की साफ-सफाई हो गया फिर इसके बाद अ, नहाना-धोना, पूजा-पाठ करना और अ, साढ़े 8 बजे तक किचन में आ जाना और इसके बाद मुझे नाश्ता पानी तैयार करना होता है घर से जो अ, सदस्य ऑफ़िस जाते हैं उनके लिए अ, नाश्ता तैयार करना उनका टिफिन पैक करना दोपहर के लिए। तो ये सब चीज़ें मेरी दोपहर तक की दिनचर्या होती है और इसके बाद अ, घर के सदस्य जो हैं उनके लिए भी दिन का खाना बनाना पड़ता है क्योंकि देखिए नाश्ते के बाद दोपहर का खाना तो हर किसी को चाहिए ही होता है। तो घर के सदस्यों के लिए थोड़ा-बहुत जो भी बनना होता है तो दोपहर के खाने की तैयारी करके खाना-वाना बना के मतलब लगभग अ, डेढ़ 2 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। 2 ही तो मान ही लीजिए फिर, वही मेरे पास अ, 2 से 4 का समय होता है जब वै थोड़ा आराम कर लेती हूँ और 4 से 5 के बीच में फिर से वही शाम की दिनचर्या चाय बनाओ नाश्ता बनाओ थोड़ा-बहुत हल्का-फुल्का और अ, जैसे 6 से 7 के बीच में सारे लोग आ जाते हैं। तो उनको भी चाय-पानी कराना इसके बाद किचन के काम फिर से शुरू हो जाना है एक एक गृहिणी का जीवन जैसा होता है मेरी भी दिनचर्या वैसी ही है। और बहुत व्यस्तता है मेरी अ, जी अ, जो अ, क्या कहते है दिनचर्या है इसमें। जी।
जी। हाँ। अच्छा। अच्छा। जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। अच्छा। जी। बिल्कुल। समझ रहा हूँ। जी, बिल्कुल और अ, कहीं न कहीं काफ़ी थकाऊ लग रही है मुझे आपकी बातों से, ये जो आपकी दिनचर्या है और जिसमें आप थोड़ी-सी स्थिरता ढूँढ रही हैं। बिल्कुल और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास दिन में कितने घंटे मतलब सुरक्षित हैं, जिनको आप थोड़ा-सा मुझे बताएँगी कि जो आपके पास में उपलब्ध हैं और मैं ये भी जानना चाहूँगा जब ये दिनचर्या टूटती है, तो उसके बाद उस उस समय आपके अंदर क्या चलता है? मतलब थकान होती है या किसी प्रकार की उलझन होती है, या आपको कहीं न कहीं खुद को दोष देने का भी भाव थोड़ा-सा मन में उठता है। तो किस तरीक़े का अभी मामला है उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए?
जी, देखिए अ अ, जो मेरा दिन का टाइम होता है, मैंने आपको बताया, तो ढाई 1 के बीच करीबन, वो 4 बजे तक मेरे पास आराम का समय हो जाता है। उसमें थोड़ा-बहुत आराम कर लेती हूँ। पर कभी-कभी अ, काम जैसे ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो खासकर के अ, सप्ताह के अंत में, तो वो आराम तो मुझे सप्ताह के अंत में नहीं मिलती क्योंकि देखिए अ, सप्ताह के अंत में ना, जो अ, घर के जो मेल पर्सन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो घर में ही होते हैं, जो कि छुट्टी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, घर पे क अ, रहते हैं और उसके बाद अ, पुरुषों की कहीं न कहीं बहुत सारी फ़रमाइशें होती हैं कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, आज यहाँ जाना है, आज ये करना है। तो इसके चलते ना अ, काफ़ी काम जो घर के होते हैं, वो रुक जाते हैं। जैसे कि मैं जो डेली दिनचर्या में जिन कामों को करती हूँ, वो कहीं न कहीं अ, रुक जाते हैं और फिर उन्हें सँभालने में, उन्हें करने के लिए मुझे अ, एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है और वो कहीं न कहीं मेरी रात की नींद खराब हो जाती है, उसके चलते भी। जो-जो मैं काम छोड़ देती हूँ, नहीं कर पाती, वो अक्सर करके फिर मैं अ, रात को फ्री होने के बाद, जब मैं किचन से फ्री होती हूँ, फिर मैं उन कामों को निपटाती हूँ। तो वो मेरी नींद भी कहीं डिस्टर्ब होती है, नींद भी जो समस्या होती है, वो भी होती है। तो नींद पूरी ना होने के कारण तनाव और सर दर्द, ये सब चीज़ें भी महसूस होती हैं। जी।
हुँ, जी। अच्छा। हाँ। जी। जी हाँ ठीक है। एक बात और मैं समझना चाहूँगा कि जब आप दिनचर्या जो बनाते हैं, क्या वो अ, मतलब कैसी होती है? जैसे कि या तो बहुत सख्त होती है या ठीक-ठाक होती है, मतलब काफ़ी लचीली होती है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए मुझे।
जी, देखिए मेरी जो दिनचर्या है सुबह की दिनचर्या तो देखिए सख्त ही है। क्योंकि अ, सुबह की सा दिनचर्या के साथ सख्ती नहीं रखूँगी तो जो घर के काम हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी समय से। तो सुबह की दिनचर्या को मैं सख्त रखती हूँ। शाम की दिनचर्या ये होती है कि थोड़ा लेट लतीफ़ ही होगा और क्या। क्योंकि अ, घ घर के सारे सदस्य घर में आ जाते हैं किसी को कहीं जाना नहीं जाने की तो टेंशन नहीं होती। अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है या कोई कहेगा स्कूल के लिए देर हो गई। ऐसा कुछ समस्या नहीं होती है, तो शाम की दिनचर्या में थोड़ा-सा बदलाव हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सुबह की जो दिनचर्या है वो काफ़ी सख्त रहती है। जी।
अच्छा। जी। जी। अच्छा। हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और, कहीं न कहीं आप बहुत अ, सावधानी से और स्पष्ट रूप से अपनी बात बता पा रही हैं। मुझे, ये भी जानना है कि ये सबसे ज़्यादा ऐसी कौन-सी चीज़ें आती हैं जो अ, ज़्यादातर बदलती रहती हैं, जो कुछ न कुछ थोड़ा-सा व्यवधान डालती भी हैं और आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा भार उस चीज़ का महसूस होता है?
जी। देखिए, अ, जैसे मैंने बताया कि सप्ताह के अंत में और ज़रूरत से ज़्यादा काम हो जाना। और जिनके चलते मेरे कुछ काम जैसे कि मान लीजिए मैं सोचती हूँ कि अ, कपड़ों में इस्त्री कर देना क्योंकि हफ़्ता भर के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कपड़ों में इस्त्री करके लगा के रखना होता है। उठाधरी होती है घर में कुछ थोड़ी बहुत और दूसरी चीज़ों की वो। या मान लेते हैं जैसे परिवार है तो रिश्तेदार भी आ ही जाते हैं और रिश्तेदारों को भी देखिए अगर आए हैं तो समय देना बनता है, समय देना पड़ता है। तो वो जो मेरी अस वो जो दिनचर्या बिगड़ती है फिर वही है कि मेरे वो काम लेटलतीफ़ हो जाते हैं। और वो कहीं न कहीं मेरा आगे का जो अ, दिनचर्या होती है रात को मेरे जैसे नींद का लेने का समय होता है वो कहीं न कहीं बिगड़ जाता है। और वो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। जी।
जी। जी। जी। जी, जी। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। अ, आप आप अभी मतलब कितने लोग रहते हैं आपके साथ में? या आप अकेली रहती हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगी संक्षिप्त में?
कि देखिए मेरा परिवार है ना, वो मैं 8 या 9 लोग हैं हमारे परिवार में और
हाँ। अच्छा।
जी। और अप क्योंकि हमारा घर थोड़ा-सा ऐसा है कि रिश्तेदार आए दिन बने रहते हैं। कहीं गाँव से कोई आ रहा है, कहीं क कहीं से आ रहा है। तो रिश्तेदारों का आना-जाना ज़्यादा है। जी।
जी। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ और आपकी बात अब मैं थोड़ा-सा बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। अ, प्लीज़ मतलब गौर फरमाइएगा इनपे कि स्थिर दिनचर्या का जो मतलब होता है, वो कई बार कठोरता नहीं होता है। जैसा मुझे लगा कि अभी आपकी दिनचर्या जो है, वो काफ़ी उम, मुझे भारी महसूस हुई। तो दिनचर्या का जो काम है, मैं आपको बताऊँ कि ज़िन्दगी को काबू करना नहीं होता है। ज़िन्दगी को बल्कि सहारा देना होता है। अगर दिनचर्या हमारी थकाने वाली होगी, तो कहीं न कहीं वो गलत जगह से निकल रही है। तो हमको उसको अ, देखना है, सुझाव करना है, अपने मन से बात करनी है, थोड़ा-सा हमसे पूछना है कि अ, ऐसी अगर मेरी दिनचर्या है तो कहीं न कहीं मुझे उसमें सुधार करने की जरूरत है, मेरे स्वभाव के हिसाब से। ज़्यादातार दिनचरियाएँ इसलिए टूटती हैं क्योंकि वो आदर्श पर बनी होती हैं और उनका वास्तविकता से जो है, कहीं से कहीं तक कुछ लेना-देना नहीं होता। आप अपनी ऊर्जा, अपने मूड, अपने हालात को जो है अ, कई बार ध्यान में रखे बिना ही एक ढांचा बना लेते हैं। और फिर जब वो आपका वास्तविक दिन जो है, असली दिन उसके हिसाब से मेल नहीं खाता, तो वो ढर्रा जो है आए दिन फिर टूटता रहता है। इसके कारण जो है कहीं न कहीं भावनात्मक जुड़ाव से भी जुड़े हैं, हमारे अपने-अपने साथ में। कि हम खुद को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, अपने मूड को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को कई बार हमारी चीज़ें उस पर भी टिकी होती हैं। तो स्थिरता बड़े नियमों से नहीं बल्कि छोटे भरोसे से बनती है। इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए कि दिनचर्या जब टिकती है, जब तुम रोज़ खुद से ये कहो कि मैंने जो तय किया था, मैं उसको थोड़ा-सा हिस्सा निभा पाया। बल्कि अ, इससे क्या होगा ना आप अपने मन को और ऊर्जा दे रहे हैं, उसको और भरोसा दे रहे हैं और आत्मविश्वास जो है उसमें कह रहे हैं कि टिका रहे हैं, जिससे वो और ज़्यादा मजबूत होगा। पूरा दिन नहीं सिर्फ़ अ, एक सिर्फ़ 3 बातें हैं जो आप अपने दिन भर में अ, कभी भी कह सकती हैं। जैसे कि उठने के बाद की पहले की चीज़, दोपहर का एक तय काम, सोने से पहले एक छोटा-सा नियम बना लेना अपने अगले दिन के लिए, कि आज सिर्फ इतना करना है, अगर मेरा मूड इस तरीके से अगर कुछ होता है, तो मैं इस काम को फिर अ, आगे करना चाहूँगी। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा-सा अपने मन के हिसाब से चलेंगी और उसको भी साथ में रख के चीज़ें उसके ऊपर अगर भार नहीं डालेंगी, थोपेंगी नहीं तो कहीं न कहीं वो आपके साथ में चलेगा और जो तनाव है, जो दिनचर्या में थोड़ी सी अस्थिरता आती है, वो कहीं न कहीं उससे सुलझ जाएगी क्योंकि आप ही हैं जो करेंगे। दोनों चीज़ें, दोनों स्थितियों में आपका होना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ना हम उस स्थिति को स्थिर बनाने की तरफ जाए, ना की अस्थिर बनाने की तरफ। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा मन। क्योंकि काम करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर हमारा मन साथ नहीं देगा तो हम कैसे कर पाएँगे। तो जो दिक्कत है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो शायद कहीं न कहीं हमारी जागरूकता में है, हमारे मन के अंदर है। तो बेहतर है कि आप अपने लक्ष्यों को थोड़ा-सा छोटा करें और अपनी जो, जो भी दिनचर्या आप बना रही हैं, उसको कोशिश कीजिए कि आप अपने मन के हिसाब से बनाए, ना कि किसी आदर्श के हिसाब से। ये कुछ सुझाव है। उम्मीद है कि आपको इसे समझ में आएँगे और इनको लागू करने की आप कोशिश करेंगी।